Sebetulnya, eee, kesibukan ya, Kak, jadi malahan malahan, apa sih kesibukan ini malahan jadi lebih tidak ada jalan keluarnya gitu ya, mereka ya sibuk, aku sibuk gitu, paling WA gitu jadi, tapi kayaknya nggak berarti gitu cuma WA sebentar, hey gitu gitu cuma kayak dia nggak berarti kalo kata betul gitu, Kak.
Mmm, oke. Mhm, iya. Bener. Tapi kalo jarak masih aman ya, sebenernya ya untuk dijangkau kalo jarak masih aman ya, oke oke, tapi, mmm, s di akhir-akhir ini ya setelah kalian udah mulai renggang hubungannya, jarang komunikasi, udah pernah ngerencanain belum untuk kayak bikin agenda buat ketemu gitu?
Kalau jarak masih aman, iya. Iya. Temen aku sih maunya, eee, katanya nanti mau mau ketemu mau ke rumah aku gitu, tapi sampai sekarang udah mau sebulan ya nggak ada kabar, Kak, gitu loh nggak ada kabar kapan kapannya. Aku mau nanyain juga kan takut ya, takut ganggu gitu kan eee, takut ganggu dia yang lagi ngurus ibunya atau ngurus suaminya kan, eee, masih, apa ya nggak enak lah, segan gitu lah nanya. Kalau saya memang sendiri, Kak, anak-anak kan, eee, udah pada besar gitu ya kan udah bisa udah pada bisa mencari, apa udah pisah lah gitu intinya saya sendiri gitu. Gitu loh, Kak. Jadi padahal enak loh sama dia ngobrol itu, eee, semua, apa eee, ceritanya kita bisa ngalir gitu ya kan terus, eee, masalah kita juga akhirannya kita bisa terpecahkan gitu kan. Nah, sekarang kan aku bingung nih aku cuma 1 loh punya temen yang bener-bener deket banget gitu loh, Kak.
Mhm, bener bener. Oh, oke. Ya kebayang sih, mhm, tapi Iya sih kebayang, bener bener. Aduh, mhm mhm, ya aku bisa lihat sih kamu sebenernya sayang banget ya, sama persahabatan ini dan kayaknya tuh s eee, sedih ya kalau melihat hubungan persahabatannya menjadi renggang seperti ini, tapi ini kamu perlu saran dari aku, atau gimana atau opini aja nih kira-kira?
Mhm, betul sayang banget.

Kak, aku tuh kan punya sobat, deket banget ya. Sekarang tuh jadi, kayak renggang gitu loh Kak, jadi udah gak pernah, eee, apa, jarang lah, jarang teleponan, kalau dulu mah kayaknya setiap hari telepon, 2 jam, 2 jam, gitu Kak, eee, jadi ak akunya juga, apa namanya, eee, rasa kangen gitu, pasti ya kan, ya, mungkin dia juga sibuk, eee, dan saya juga memang lagi sibuk, eee, kerja, eee, lepas ini kan ya Kak. Jadi, eee, mungkin kurang, apa sih, silaturahim juga na menanyakan, eee, apa, jadi gak ada waktu untuk WA-an gitu loh Kak, sekarang, gitu Kak.
Mhm, Oke Oh. Mhm. Oh, gitu? Oh, kebayang kebayang. Iya sih wajar banget sih kamu ngerasa sedih, rasa kehilangan. Karena kan, hubungan yang dulu deket banget sekarang jadi menjauh ya, kerasa jauh ya, gitu ya?
Betul. iya ih Kak benar, jauh banget mhm, jadinya. Jadi terus kan, dulu mah kan gini Kak nih, setiap sa satu hari itu bisa 2 kali gitu kan, kita w eee, kita teleponan bukan WA-an, saya kan tanya "Lagi sibuk nggak?" "Nggak," gitu kan, kita teleponan pagi terus sama malem, gitu kan, eee, dulu mah dia masih tinggal a map jauhan tuh sama suaminya memang, gitu ya Kak. Jadi, kesempatan untuk berbicara banyak itu, eee, bagi waktunya itu, dia punya lah, gitu kan. Terus, udah gitu dia juga nggak ada kan sekarang dia lebih ke, apa sih namanya, Zoom Zoom meeting untuk, eee, pelajaran dianya gitu, jadi seharian bisa sibuk, gitu lah. Nah, kebetulan juga heeh, kebetulan juga aku sekarang kan, ada pekerjaan, eee, apa, lepas ini kan ya Kak. Jadi, kita sama-sama sibuk tapi kita aku kangen banget, dia juga suka kangen suka kangen gitu, suka WA "Kangen ih, sama kamu." "Iya, aku juga," bilang gitu, tapi seb sebatas itu aja, gitu loh Kak. Jadi mana sekarang dia udah jauh lagi Kak, udah di kota lain, gitu ya. Karena, eee, harus ngurus ibunya dan suaminya yang lagi dan udah pensiun tapi suaminya sekarang lagi ngerjain, kan punya kebon tuh Kak. Jadi, eee, mereka lagi ngerjain kebon gitu kan, jadi kan, kita jauh tuh mhm, biasanya kita sama-sama belajar lah di sini, atau ah pokoknya sering ngobrol lah, sering ketemu, gitu loh Kak.
Mhm mhm. Oh, oke. Mhm. Iya. Oh, oke. Iya, kebayang kebayang, mhm. Iya. Oh. Paham paham paham, iya iya, wah. Mhm.